بُصّي هو أنا طول عُمري كنت مفكّر بقى اللي هو الشغل من البيت ده إيه، آآ، نعمة بقى ال خلاص أنا شغال وفي البيت ومسترّيح على الآخر ولا مواصلات ولا تعب، آه، آآ، لحد م
إمم. تمام، إمم أ أ اكتشفت إيه بقى؟
آه، لمّا جرّبت بنَفسي لقيت الموضوع غير ما أنا كنت متخيل خالص يعني.
إمم، <laughs> إيه بقى إحكِ لي، يعني بدأته إمتى أصلًا الشغل من البيت؟
آه طبعًا، بُصّي هو آه. هو أنا بدأت اشتغل من البيت وأنا في الجامعة، تمام؟ طبعًا ده كان جنب الدراسة، وك وكنت بقى مُتوهِّم اللي هو شغل ودراسة، فالدنيا هتتضبّط على الآخر وكده و بس طبعًا بقى إيه، بدأت أكتشف التحديات <laughs> اللي موجودة آآ
حلو. إمم. آه. تمام. إيه، زي إيه بقى؟
بُصّي هو أول حاجة، يعني هو آه أنا من البيت ومستريّح بس إيه إيه إيه، أنت هتنظّم بقى وقتك إزاي يا حبيبي؟ ما هو هنا التحدي، أنا يعني أنا كنت أنا جر كان عندي فكرة أو خلفية عن الشغل بيكون عامل إزاي في الشركات، لإنّي اشتغلت بس أوقات بسيطة كده واللي هو سِبته بقى بعدها لإن الوقت ما كانش مناسب معايا، آآ، فخلاص اللي هو 8 ساعات شغل وساعة في النُص break وخلاص يعني بنخلّص.
إمم. تمام. حلو. إمم، إمم. تمام.
بس طبعًا بقى أنا في البيت، قُلت خلاص ده أنا ملِك وقتي يعني مش هاشتغل أنا 8 ورا بعضهم، أنا هاريّح في النُص، وطبعًا بقى إيه، التليفون في إيد
أكيد. أيوه، آه، <chuckles> هتسيطر على وقتك يعني، هتعرف كنت فاكر إنّك هتعرف تسيطر على وقتك؟